Foi quando eu comece eu estava tomando esses remédios, tipo suplemento que ajuda a dormir. Que vende, assim é, que você não precisa de prescrição médica. E eu estava comecei tomando 1 e aí depois passou para 2, e aí comecei 3, e aí, quando eu vi, já estava 4. Aí, eu vi cara não não, é não estava funcionando, e aí e aí por mais que eu começasse a aumentar e aí eu vi: "Cara, eu presqui eu preciso ir no médico para ele prescrever algo mais forte assim". E aí eu fui no médico, e aí ele falou: "Olha, eu isso aqui é eu posso te prescrever, mas isso não vai ajudar a longo prazo. Isso aqui é um paliativo ali para você dormir uma semana". Isso. "Você precisa ver o que que realmente tá causando isso porque eu posso te prescrever isso, mas ele não vai resolver é, tratar a causa ali, não vai". Então, isso que foi que fez fez com que eu entendesse que estava uma situação bem, bem ruim assim e procurasse uma ajuda ali. Na verdade, ele me, eh, encaminhou para o psicólogo, eh, e o psicólogo conseguiu entender e tratar a minha causa.
Sei, sei, vitaminas e tudo, né. Sim. Ok. Aí você olhou para aquilo, já não parecia normal, né? Na não não funcionava, né, o que é pior, não funcionava. <laughs> Momentâneo, né. Tem que tratar a causa, né. Ah, legal. Aí foi pra foi foi te ajudando, né, a a entender melhor a origem ali do do seu problema, né.
A entender, é.